Oye, pues fíjate que tengo un un problema, eh, mm, que creo que ya tengo que hacerle frente. Lo he dejado <chuckles> pasar mucho tiempo y resulta que en estos últimos me me di cuenta como que tenía este problema desde hace, eh, es fue más evidente en estos en estas últimas semanas, porque estoy como en final de de curso. Tengo que entregar trabajos finales. Tengo que presentar varios exámenes, y y yo tengo algunas pasiones y pasatiempos que que me gustan mucho, que he practicado desde hace mucho tiempo, em, y que la verdad no quisiera, pues, o <chuckles> más bien no he podido como dejar de hacerlo.
Ujú. Ajá.
Sin embargo, me han causado problemas porque como te mencioné, tengo que entregar, eh, varias cosas. Tengo que cumplir con diversas obligaciones en <chuckles> este en estos momentos. Y estoy como teniendo un desequilibrio entre pasatiempos y estas responsabilidades, que bueno, en estos últimos días han sido mayores. Por ejemplo, para ponértelo un poco más claro. A mí me gusta, me gusta mucho leer, eh, me gusta mucho jugar ajedrez y andar en bicicleta. Entonces, este tipo de de actividades, la lectura me toma mucho tiempo porque suelo suelo quedarme atrapado, ¿no?, entonces, pues, inicio un capítulo y mi idea como que siempre es, eh eh eh, tiendo a porque me gustan mucho, mucho las las novelas, ¿no?, entonces, por ejemplo, inicio un capítulo y digo: "Me sigo, me sigo hasta que acabe ese capítulo", no puedo como las series de televisión, ¿no?, no puedo dejarlo a la mitad porque porque me siento mal, y pasa lo mismo con el ajedrez, con el ajedrez, pues, hay veces que yo juego en un club, entonces, pues, una partida llega cuando jugamos en tiempo libre, una partida puede extenderse hasta 2 o 3 horas. Y lo mismo, o sea, no puedes dejar la partida ahí nada más tirada e irte. Eh, mm, la bicicleta, quizás es un poco más fácil de de abandonarla y dejarla, ah, ah, que decidir si hacer cuánto, eh, qué distancia. Pero, eh, mi problema es ese, que siento que o en este momento quisiera como, pues, mantener estas actividades, pasatiempos, pero también atender mis mis responsabilidades diarias, y no encuentro cómo cómo hacerlo. Me gustaría que me dieras un consejo.
Ujú. Ujú. Sí. Uh. Ujú. Entiendo, y gracias por tenerme la confianza de compartirme esto. La verdad es que sí, este, cuando se juntan estas estas, eh, fechas así finales de entrega suele complicarse bastante las cosas más porque, pues, los pasatiempos también es una forma de relajarnos, ¿no?, y de estar como que con más energía para lo otro. Eh, antes de darte algún consejo porque me gustaría darte un consejo un poco más, eh, preciso. Me gustaría saber, eh, ¿cuánto tiempo, eh, vas a estar en esta situación?, ¿no?, de, mm, de que vas a tener como, este, más responsabilidades por todos los trabajos que tienes que que entregar, es 1 semana, 1 mes. ¿Cuánto tiempo vas a estar así?
Ujú. Ujú. Pues, es poco tiempo lo que resta, van a ser dos semanas más y después se se se acaba, pero inmediatamente, eh, el día que se acaban, eh, voy a iniciar, pues, un nuevo trabajo, un trabajo que me va a ocupar más tiempo de, del que ahora mismo le le dedico a al estudio, ¿no?, entonces mi situación va a ser muy similar por los próximos por los próximos meses.
Ujú. Claro. Entiendo, bueno, pues mira, más o menos con lo que tú me has dicho, podemos, eh, podemos así crear una estrategia para que no dejes esos pasatiempos, pero sí se tendrán que reestructurar un poquito, a lo mejor, eh, los tiempos que se dedique a cada uno porque bueno, al final sí es un poco que como dices, ¿no?, el trabajo absorbe más tiempo, este, y bueno, aunque aunque dejemos así la la la cuestión del estudio, pues eso, el el el trabajo luego llega a ser más absorbente, pero sí es importante que esos pasatiempos no se pierdan porque, pues, son esos momentos de liberación, entonces, eh, mira, por ejemplo, me comentabas en la parte de la lectura, lo cual está genial, eh ah eh, bueno, ahí me gustaría saber para poder estructurarlo mejor antes de continuar, eh, pensando ya en en el trabajo que vas a tener para irnos como adecuando a eso, ¿cuánto tiempo tendrías, este, al día o a la semana para hacer estos, este, pasatiempos?
Ujú. Ujú. Ujú. Ah, mira, yo creo que va a ser un poquito variable eso porque mi trabajo es un trabajo a distancia, entonces primero necesito como hacerme ciertos clientes, eh, ya tengo algunos, eh, y eso me va a implicar un par de de horas, pero la verdad es que la idea es justamente trabajar al máximo, y bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que podría yo dedicarle o le estoy dedicando esos pasatiempos como mm
Jum. Ajá. Ujú.
mm, voy, quizá más tiempo del debido, eh, porque yo creo que le dedico unas 4 o 5 horas por por día, no sé si eso sea mucho.
Bueno, el tiempo está en el más que nada en lo que en lo que puedes, este, o sea, en lo que se te en lo que te da el tiempo a ti, ¿no?, o sea, y lo que puedes disfrutar, pero ya una vez que tenga o sea, ahorita dices que eso es lo que, le tratas de dedicar y tienes ese tiempo, pero, eh, cuando tengas el trabajo y ahora que que estás así también en esta cuestión de entregas, ¿puedes dedicarle 4 o 5 horas?, o, ¿cuánto tiempo le vas a te eh, poder terminar dedicando siendo así realista?
Ujú. Ujú. Uy, pues de dic de que puedo puedo porque me gusti me gustan muchísimo, pero la verdad es que no estoy o sea, me estoy dando cuenta que no es no es lo mejor porque está afectando mi mis otras actividades y sobre todo, pues mis responsabilidades. Entonces yo creo que siendo realista como tú lo mencionas, mm, ah es un poco difícil para mí, un poco duro decirlo, pero yo creo que la verdad, no más de 2 horas.
Ujú. Claro. Ya. Sí, cuesta trabajo cuando tenemos estos estos cambios, ¿no?, así en la vida, cuesta trabajo, pero bueno, lo importante es que no se abandonen, 2 horas es bastante bueno, la verdad, este a lo mejor sí es una diferencia a lo que estás acostumbrado y quisieras, pero l como lo repito, lo importante es no es deja es no dejarlo, entonces podrías ajustar un poquito a a esto, o sea, a tus pasatiempos a este tiempo, por ejemplo, en la cuestión del del libro, ¿no?, que dices que que te gusta bastante, ¿no?, y que te atrapa, bueno, a lo mejor ahí tendríamos que eh, se puede incluso poner un tipo de alarma, ¿no?, o sea, por decir bueno, pues voy a leer media hora, cuarenta y cinco minutos y bueno, ahora sí que aunque esté muy entretenido e el libro, pues decir: "Bueno, pero mañana lo voy a continuar", y pensando también que pues necesitas otro tiempo también para descansar y para rendir en el trabajo y hacer, pues otras cuestiones que llegues a tener, ¿no?, pero sin dejarlo. Y en el ajedrez, no sé si haya haya esa opción de a lo mejor hacer porque es un sí, es un deporte en el que en el cual pues sí es de bastante tiempo, pero no sé si haya algu una opción en la cual también pudiera ser, eh, con tiempo o sea, más que sea libre, que tenga así como que, eh, u un tiempo estimado, o sea, así como que dura 1 hora y y que se pueda que ahí se decida quién es el que gana o pierda, no sé si exista esa opción.
Por día. Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Sí, sí existe, se llama Blitz, es una manera de juego, la verdad es que yo no lo juego mucho porque, eh, alguna vez lo intenté, eh, como que perdía siempre y es justamente porque, pues, vas contra el reloj un poco, ¿no?, entonces tienes que tomar decisiones rápidas y y es diferente, es un estilo de juego completamente diferente, pero, yo creo que sí es el momento, pues, de retomar, o sea, de no abandonar el ajedrez y de cambiar este estilo de juego que te digo, yo lo dejé, no no me atrajo mucho porque a mí me resultó muy difícil y como que acumulé una racha ahí de de de derrotas, entonces dije: "No, eso no es para mí, mejor, sigo jugando normal", ¿no?, ahí ahí sí gano en las otras, pero, sí, yo creo que es una buena idea, oye, y también esto que, pues, que com me comentaste de de los libros, eh, me parece muy, muy buena idea porque te digo, yo me esfuerzo a leer, bueno, no me esfuerzo porque realmente me gusta, pero, eh, tengo la el hábito de de leerlo, am, por capítulos, ¿no?, entonces un capítulo me va a tomar, pues, la verdad es que no sé cuánto tiempo porque, eh, cambia dependiendo obviamente el capítulo y la longitud, pero yo creo que en promedio, pues, unos 45 minutos será una hora dependiendo, y hay veces que yo, mm, pues, incluso hay veces que digo: "ay, ya estoy cansado ya estoy cansado, ya debería ser otra cosa, ¿no?", pero como tengo el hábito, lo termino, lo termino y así sea que que ya no me bañe para ir a la escuela o cualquier cosa que ya no desayune, digo bueno, ya, este, ya hice, como que esa es mi prioridad, mis pasatiempos, pero esto de de poner una alarma, pues, no me suena, la verdad es que no no me molestaría, creo, porque, pues, así podría equilibrar bien mi tiempo, o sea, podría decir le voy a dedicar tal tiempo a esta actividad, lo voy a hacer y cuando suene el el la alarma, pues, lo dejo y me dedico a hacer otra cosa que haya planeado que vaya a ocupar mi tiempo también y de esta forma, creo que hasta sería un poco, pues, como las series de televisión, ¿no?, que te cortan en el mejor momento para para dejarte ahí en suspenso y que al otro día vuelves a la vuelvas a la misma hora, la verdad es que no lo había pensado, pero yo creo que que podría hacer este tipo de de de de cambios en mi en mi lectura para para tener el tiempo de poder, dedicarlo a otras cosas y sobre todo, de no abandonar mis mis pasatiempos, me parece muy, muy bien.
Ujú. Ajá. Sí. Entiendo. Sí. Ajá. <laughs> Claro. Ujú. Claro. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Totalmente. Y qué bueno que lo ves de esta manera. Y la parte del ajedrez, o sea, lo puedes volver a intentar. Y sí no, a lo mejor esto que, requiere más tiempo, más concentración, o sea, como que es eh, ahí como tú dices no, sí sí sí está la parte de de ay, nada más es una el el blitz, ¿no?, así de una hora o lo que sea, pues, no me gusta, bueno, pues a lo mejor éste, le puedes poner un día especial. A lo mejor, eh, sábado o domingo, dices: "Mira, antes de hacer cualquier cosa, pues me pongo a jugar así, el ajedrez, tranquilo, es como mi mi premio", ¿no?, así, después de una semana de trabajo. Y, a lo mejor este, sí, no lo ha no lo vas a hacer diario, pero bueno, lo puedes hacer el fin de semana, eh, que lo puedas disfrutar así súper bien, ¿no?, y la bicicleta, pues eso lo puedes poner todos los días, o a lo mejor un día sí, un día no. Puedes ir mezclando, pero siempre teniendo en cuenta de que, eh, pues vas a tener, pues dos horas de pasa para pasatiempos de lunes a viernes, ¿no?, y bueno, el fin de semana, como lo ya ahí tienes un poquito más de libertad, pero que lo puedes ir mezclando, ¿sabes?, como eh con todos, eh en todos los días, dándole la prioridad a lo que dentro de los pasatiempos que te gusten, pues el que más te guste.
Ujú. Okey. Okey. Oye, pues sí, la verdad es que me estaba haciendo un poco, em, un poco cómo decirlo como que estaba siendo muy duro, quizás muy mm inflexible con mis tiempos decía tengo que hacer esto tengo que hacer esto y porque sí, nada más. Hay veces, como te digo, con el libro ¿no?, hay a veces que yo estaba cansado, pero como es mi hábito, ya así lo lo dejaba y decía bueno, voy a terminar esto y ya me duermo. Incluso había veces que ya ni estaba entendiendo bien la última parte, no ya con el cansancio dices ah, esa parte ya ni me acuerdo, ¿no?, empezaba el otro capítulo y decía, mm, ya ni me acuerdo. Entonces iba a perder un poquito el hilo, pero todo esto que me dijiste me parece muy, muy bien. Tiene mucho sentido y lo voy a empezar a implementar porque no quisiera pues que mis pasatiempos ocupen o sea sí, me gusta me gusta hacer pero no quiero que que influyan en las responsabilidades que tengo que cumplir ahora, que es la la escuela y después, pues el trabajo. O sea, quiero mantenerme como una persona equilibrada y te agradezco muchísimo por haberme escuchado y por tus consejos.
Ujú. Ajá. Sí.